Llevo un tiempo ya llevo un tiempo en el cual siento que me afecta mucho una parte de, pues, de mi vida. Te cuento, tuve una tuve una situación, una relación amorosa hace mucho tiempo. Yo creo que, pues, eh, si me pongo a contar ahorita, yo creo que hace 14 años terminó precisamente. Ya llevo mucho tiempo. Ya ya termi terminé con esa persona, digo, todo está superado, ya se acabó, ¿no? Sin embargo, te soy bien sincero, creo que le hice mucho daño por lo que yo venía arrastrando, ¿no? O sea, a mí me engañaron 2 veces antes de conocerla a ella. Muy feo, me engañaron muy feo 2 veces. Y este, mm, cuando llego con ella cuando empiezo mi relación con ella fue como de, bueno, pues ahora me toca a mí, ¿no? Ahora ahora a mí ya no me van a hacer tonto. Y ahora verán, ¿no? Entonces, como que, pues, fui muy celoso, em, la maltraté mu psicológicamente. La verdad es que le dije muchas cosas. Discutíamos, la ofendía, le perdí todo el respeto. Este, muy feo. La traté muy, muy mal. Sí, a lo mejor ella pudo haber cometido errores, porque, por ejemplo, llevábamos poquito de ser novios, y me comentó: "Oye, ¿qué crees?, es que un chavo en el camión se me quedaba viendo, y le digo que, ¿qué quería?, y y después se acercó a mí, y me dijo que si le pasaba mi número y le pasé el número de la casa". Entonces, cuando me dijo eso, yo ardí en celos, y desde ahí ya no la bajé: "Es que eres una tal para cual, es que eres". Total, yo pude haber terminado ahí, pero seguí. Nos aventamos 2 años así muy feos, pero de verdad muy feos de de mucho maltrato de mi parte, em, situaciones pasivo agresivas. La dañé muy feo. Entonces, ya ahora he intentado, ¿verdad?, disculparme con ella, porque yo quiero darle un cierre a esta situación, pero no he podido. Ella las veces las 2 veces que la una la una una sola vez que la he visto así de frente para pedir una disculpa, me hizo una cara muy fea, y me dijo: "Lárgate". Y y y pues, lo entiendo, ¿no?, no era para menos. O sea, la regué, ¿no?, fue fueron 2 años muy muy monstruosos a mi lado. Y entonces, ah, no sé, siento que me hace falta cerrar esta parte de mi vida y no sé cómo no sé cómo pedirle disculpas. Entonces, por eso venía contigo, para ver si tienes un consejo que me puedas proporcionar.
Okey. Ujú. Okey. Ujú. Okey. Okey. Okey. Okey. Ujú. Okey. Okey. Okey, entiendo perfecto. Primero que nada, eh, pues, me gustaría decirte que lamento, eh, esta situación. Eh, la culpa suele ser, eh, pues, un sentimiento bastante difícil con el cuales lidiar, pero no te preocupes, eh, no eres a la primera persona que le pasa y tampoco serás la última. Así que bueno, espero que en esta conversación se pueda encontrar que te puedas llevar a algo positivo, algo que te aporte y que te ayude a a lidiar con esto. Em, me comentas, pues, todo esto que pasó tan tan desafortunado. Em, ah, antes de que terminara la relación, ¿tuviste la oportunidad de ofrecerle una disculpa o terminó así como que de manera muy dramática?
Terminó muy dramática y muy abrupta y casi, casi de novela. Este, ya llevábamos un tiempo mal, ¿no? O sea, incluso, eh, ya habíamos terminado un par de veces y, mm, pues, como tal una despedida no hubo, pero sí íbamos y veníamos, íbamos y veníamos, y la última vez, pues, estuvo muy difícil, la pelea que tuvimos estuvo muy fuerte. Y me acuerdo que que logré, ¿no? Logré, este, que me perdonara todavía. "Vamos a regresar, que no sé qué", y yo y e y ella y ella me dijo: "Sí, está bien". Y entonces me dice: "Oye, este, pues bueno, paso a tu trabajo, ¿no? Y paso por ti a tu trabajo y lo platicamos", me dijo ella. Le dije: "Sí, está bien, salgo a las 3 y media". Y pues las 3 y media nunca llegaron, nunca llegó ella. Y y después me la encuentro porque creo que la fui a buscar. Después de que no no fue al trabajo, la estuve busque y busque y llame y llame y nunca me contestaba el teléfono hasta que, no recuerdo muy bien, te soy bien honesto, cómo pasaron las cosas, pero recuerdo que volví a hablar con ella.
Okey. Okey.
Eso eso eso es lo que recuerdo, porque ya no éramos novios y creo que hubo una fiesta de alguien de de amigo en común. Una fiesta y este, y ahí estaba ella, ya no le hablaba yo porque ya no éramos novios. Pero creo que una chica una chica me publicó algo y como que le dieron celos y, mm, mm, no sé, pero volvimos a platicar y en esa plática me dijo: "es que sí iba a ir por ti"
Ujú. Okey. Ajá.
es que sí iba a ir por ti, pero, este, mm, no sé, me pasó todo lo que me hiciste por enfrente, y "y simplemente ya ya no quise seguir más adelante". A lo mejor me estoy equivocando en en los tiempos, porque, eh, no, yo ya no la volví a ver. Entonces, lo que pasó fue que íbamos a volver en esa fiesta, a lo mejor íbamos a volver a platicar otra vez, y que y yo la fui a ver, y me dice, me y fue cuando me dice: "paso por ti a tu trabajo y lo platicamos", y entonces ya no fue. Sí, porque desde que pasó, yo ya no volví a hablar con ella, desde que ya no fue por el trabajo, no volví a hablar con ella. Entonces, lo de que pasa a tu trabajo fue antes, ya nos habíamos separado como 3 meses quizás, y entonces va ya no ya no se presenta a mi trabajo. ¿no? Ya no se presentó y de verdad, eh, desapareció, ya no ya no contestaba el teléfono ni su celular, en su casa siempre me la negaban, que no está, que no está, que ando trabajando, que no está. Y la verdad es que yo ya no quería ir a verla, no me atrevía. Yo sé que yo sé lo lo lo lo lo mala persona que fui con ella, y ya no me atreví a ir a buscarla ni a su casa, ni a su trabajo, ni nada, y simplemente lo dejé lo dejé por la paz, ¿no? Pero entendí que también entendí que, pues, ya era su manera de decir: hasta aquí, se acabó.
No. Okey. Okey. Ajá. Okey. Claro, claro. Eh, okey, creo que con este contexto, puedo darte un par de de sugerencias. Pe creo que, primero, eh, lo importante es es que tú sabes y reconoces, eh, pues, lo mal que la trataste, lo mal que actuaste, lo mal que te portaste, y y que aceptes la culpa ¿no? Porque muchas personas, suelen cometer errores, y no responsabilizarse, ni ni hacerse cargo de de de lo que hacen ¿no? Entonces, em, creo que lo que serviría, es que expreses el remordimiento específico, y evitar excusas. Quizá, em, pues ya tiene muchos años que no se ven, tiene muchos años que pasó, y que ya no sabes de de su vida. Em, y quizá, eh, no sea necesario que la busques, porque pues, ¿ya para qué?, ¿no? Pero quizá, si podrías, eh, mandarle algún tipo de de correo, de mensaje de WhatsApp, em, una carta, eh. Y y vaya, eh, simplemente, es como para que sueltes eso. Eh, quizá, también la carta podría servir, eh, y ya tú decidirás si se la quieres entregar, o no. Que se la mandes a su casa, o algo así. Em, y, eh, expresar todo el remordimiento, toda la culpa, disculparte sinceramente, y sin evitar de que: "Es que tú me hiciste. Pero es que tú también", ¿no? O sea, sin sobre todo, de que no pongas la palabra, pero. Que digas: ¿Sabes qué? Discúlpame por cómo te traté. Esto me ha venido, eh, pues, remordiendo la conciencia, por por muchos años. Para nada, eh, me define, eh eh, ya ya crecí, y y me doy cuenta el daño que te hice. Espero, eh, pues, que este esta situación, no haya trascendido más allá. Eh, te recuerdo con cariño. Quiero, eh, soltar esto". Y que tú le expreses, pues, to cada una de las cosas, por las cuales te arrepientes, eh, por las cuales esperas que te disculpe, y y ya. O sea, quizá, ofrecerle, eh, pues buenos deseos: "Espero que te vaya muy bien en tu vida. Espero que logres lo que te propongas. Espero que seas muy feliz. Por lo que vivimos, eh, pues te tengo un un aprecio. Y y de verdad, espero que que que te vaya increíble en esta vida". Em, también, eh, podrías explicar, eh, que ahora, a partir de ello, te sirvió como lección, y que has cambiado. Que no lo dices como, em, como en plan de presumir, ni de intentar algo, o de con ninguna otra intención. Simplemente, que realmente aprendiste la lección. Que estás arrepentido, que no se ha vuelto a repetir, y y que bueno, que lamentas, que ella haya tenido, que haber pasado por por eso ¿no? Eh, no sé, ¿qué qué te parece? ¿Crees que puedas hacerlo?
Okey. Fíjate que es una gran idea, la verdad, es una gran idea. No me había puesto a pensar, en la situación, de una de una carta, ¿no? Sí, n la verdad, es que fue lo último que que que hubiese pensado. Por lo mismo, ¿no?, de que de de lo obsoleto, de la cosa de de la carta, ¿no? Ya ahorita, ya ves que todo es pues, digital, ¿no?, en línea. Pero bueno, también estoy bloqueado de todos lados. Este, sé dónde vive, o sea, me sé su dirección. Yo creo, que pudiese pudiese intentarlo de esa manera. Y creo, que sí, ¿no? Como que tratar de escribir una carta, como bien comentas, sin sin justificarme, sin sin nada más, que una disculpa sincera. Sin expectativa a que me conteste, ni mucho menos. Como que simplemente, hacerle, mm
Claro. Sí, claro.
pues saber, el hecho de que estoy arrepentido, de que me equivoqué, de que necesito que me disculpe. Que ojalá, un día pueda disculparme. Ser bien sincero, pero sí, sin sin meterle ningún tipo de justificante, sin sí, sin justificarme, el hecho de que de que por Mis acciones, ¿no?, lo que hice. Entonces, me parece que escribir, lo que es una carta, puede ayudarme bastante. Tanto a mí, para sacar todo lo que siento, y quizá, pueda en algún momento, ella, pues, perdonarme también, ¿no?, a través de esa carta. A lo mejor puede decir: "Bueno, pues ya pasaron 15 años". O sea, como vuelvo y te repito, y como bueno, tú también me dijiste, pues la intención no es no es no es platicar otra vez con ella, no es volver con ella, ni mucho menos. Simplemente, como que darle un cierre, ¿no?, a esta parte.
Sí, claro. Sí, claro, y creo que, eh, también sería bueno que tú no, eh, midas tus expectativas con la que qué puede qué pueda pasar. Incluso, eh, ya decidirás después de que termines la carta si se la haces llegar, o no. Eh, también puedes escribirla, escribirla, escribirla conforme te vayas acordando, el tiempo que te vaya tomando, y después quemarla. Eh, quizá, e el el la intención de esto es que te ayude a ti a repararte, a cerrar ese ciclo, a soltarlo, que a partir de ello tú tú lo marques como un un nuevo comienzo, un empezar de cero ya diferente, ya más responsable, ya con mayor conciencia y mayor madurez. Entonces yo confío en ti y en que lo vas a hacer increíble.
Ah, no. Muy bien, pues, muchísimas gracias. De verdad, me gustaría agradecerte por haberme escuchado. Y, de igual manera, por estos consejos que sí, sin duda me van a ayudar bastante eso de la carta, y si me animo a no hacerlo, pues igual la quemo. Así que, bueno, te agradezco mucho, mucho, mucho por tus aportes muy valiosos.